Ah, sì, da 'na parte all'altra del tavolo. Io onestamente lì farei così: cestino in mezzo alla tavola, cellulari tutti dentro, il primo che prende il telefono è quello che paga il conto. I se non imparano.
Ce Assolutamente, sarebbe una bellissima cosa. <chuckles>
Ma i d guarda potrebbe essere un'idea business onestamente, adesso che ci pen
Assolutamente, sì! <laughs>
Il telefono no. Ecco, c'abbiam già anche un nome per il ristorante, però, guarda al di fuori di tutto, veramente, tra l'altro, il loro span d'attenzione s'è ridotto tantissimo, quindi veramente io spero e auspico, che nel futuro i genitori imparino a mettere un po' dei limiti. Io non dico, che debbano farli vivere tipo metodo Montessori, con i ehm, bastoncini di legno e senza avere accesso a un tablet, perché, pe' esempio, c'è la figlia della mia migliore amica, che cresce con il metodo Montessori, io ho detto: "Sì, però spiegaglielo come fare una telefonata da un telefono", uhm, mi fa: "Eh, vabbè, ma c'è il telefono di casa, lo sa usare" ha detto: "No, ma spiegale come sbloccare un cellulare, perché se per caso il telefono di casa è scarico, non funziona, qualsiasi cosa, tua figlia, in caso di emergenza, deve saper utilizzare e sbloccare un cellulare". c'ha s 8 anni quasi, quindi diciamo non è proprio di primo pelo, somma, n se ne se ne sentono tante di chiamate d'emergenza, dove proprio il bambino che chiama, uhm, il servizio d'emergenza.
Assolutamente. Assolutamente, sì! Anche perché, diciamo Che aiuta, certo. C'è da dire però, che siamo anche nel 2025, nel senso che, io credo che ci voglia, uhm, un minimo di via di mezzo.